Ang sa'kin naman, eh, yung panahon po na ano um, nung nagkaroon po ako ng trabaho, dati, tapos malaki po yung sahod pero tine-take for granted ko po 'yun na time na 'yun, parang hindi ko talaga siniseryoso yung trabaho. So 'yun, um, nangyari po, eh, ano natanggal po ko sa work. <laughs> Opo so 'yun ,um, naging aral po siya sa'kin kasi nung nawalan po ako ng trabaho, eh, ano, um, parang do'n ko nalaman na kailangan-kailangan ko pa talaga ng trabaho mas maka nakaka-stress pala kahit nakaka-stress yung trabaho, eh, mas nakaka-stress pala pag walang pera. <laughs> Opo, so yun, oo, ang tagal ko ng opo, oo bahala na ma-stress sa trabaho basta hindi lang ma-stress sa pera, so yun po, ah, oo kaya no'n, ah, ang tagal ko pong naghanap ng trabaho, sobrang tagal po talaga. Tapos mga after 6 or 8 months pa, ah, eto naka nakaland din ng job tapos iyon, gus ah, sinabi ko talaga sa sarili ko na, ah, pinangako ko din sa pani panginoon nga 'pag bibigyan niya ako ng ano ng bagong ng magandang trabaho, ng bagong trabaho talaga, eh At talagang mamala mamahalin ko po talaga pagtiyatiyagaan ko po talaga so 'yun po, <laughs> 'yun po yung ginawa ko, ah, naging aral po talaga siya sa akin na mas maging matatag po sa ano, sa kung anong mayro'n ako ngayon kung ano yung mga pagsubok sa, sa career ko ngo ko po ngayon, so 'yun po. <laughs> Oo, so 'yun po.
Hmm. Mm. Mm. Oh, eh, 'di siyempre alalahanin mo lahat? Mm. Mm. Mm. Mhm. 'Di ba kasi iba din talaga yung laging mayro'n kang madudukot talaga, eh, 'di ba? 'Tsaka iba din 'pag may inaasahan ka na darating. Mm.
Mm, opo bahala na Iba pa kasi opo, ma iba po kasi yung ano, kahit nasi-stress ka sa trab trabaho alam mo na after mo magtrabaho puwede kang gumala o ah, pumunta o lumabas kumain at may pera. <laughs> Kumpara nung ano nung kung wala kang trabaho tapos na-stress ka pa kasi wala kang pambayad, wala kang pan panlu wala kang pambabayad wala kang matatakbuhan, 'yun po sobrang nakaka-drain, nakaka-burnout opo, oo, talagang talagang parang sinakluban ka ng langit at lupa wala kang maisip na paraan. Kasi kung may trabaho, eh, nakakaisip tayo ng maraming paraan na oo, puwede nating oo, kasi alam nating may dadating sa'tin, yung sigurado po talaga tayo. <laughs> So 'yun po ang ganda po talaga ng pag-uusap natin nag-enjoy po talaga ako. <laughs> Oo, oh, basta sana magkausap po tayo muli po maraming salamat. Ba-bye po. <chuckles>
Mm. Mm. Mm. Oo. Nakakaano rin, mm, totoo. Oo, naku. Oo totoo. Kumbaga madali na lang siya, eh, 'di ba? Mm, tama. Totoo. Ayun, ang ganda ng usapan, oo. Kaya nga, ang ganda ng usapin natin. Mm, sige maraming salamat, paalam.